Incluso por emergencias, ¿no? ¿Te ha tocado vivir en algún momento en en este edificio o en otro que hayas vivido a lo largo de tu vida que, eh, ha hecho la diferencia el conocer al vecino o a la vecina para casos de emergencia? Ejemplo: "Híjoles, vecinos, le está dando un paro cardíaco, la vecina no puede bajar las escaleras, o se cayó, corran a ayudarla". ¿Te ha tocado participar en esto, que que justamente marca la diferencia el el tener el contacto con tu comunidad?
Claro. Ujú. Ujú. Pues no tanto así como que yo haya tenido que ayudar en ese momento, pero en este, m sí sí sí recuerdo que con tanta lluvia que ha habido últimamente, em, es un conjunto de edificios donde donde estoy, y y se inundó, o sea, pero se inundó nivel, eh, coches hasta el tope de de agua. Entonces, a m
Ujú. Ujú. Oh. Supongo, es subterráneo el el estacionamiento.
Eh, no, no, no, no, no, abierto abierto totalmente, y era tan pero como está en un lugar que es hacia abajo, pero era tanta el agua, y lo que sí, todos los vecinos que estábamos viendo desde desde arriba, eh, tenía usábamos el chat para informarles: "Ya pueden entrar". "No pueden entrar", ¿no? "En una emergencia, mejor quédense donde están, no salgan", ¿no? Para evitar, ah, este, algún algún percance y y y que, bueno, tuvieran que inundarse ahí sus coches.
Oh, guau, increíble, okey, sí. Mm. Entiendo. Ujú.